Eh sì, assolutamente. Io ho avuto un'esperienza che è morta 1 mia sorella. Noi siamo tanti, siamo 9 fratelli.
Eh. Sì. Ah cavolo. Sì? Ah, caspita!
Ecco, ehm, lei purtroppo a 27 anni, ha avuto un problema, ehm, improvviso, e ci ha lasciati. Allora, inizialmente puoi immaginare anche, più che altro un genitore che perde il figlio, è contro natura proprio.
Ah-ah. Eh. Eh, sì, no proprio sì, bravo, contro natura stavo per dire.
Eh però, posso dire che alla fine il tempo, come dice, non cura le ferite
Esatto. <chuckles>
però ti <chuckles> Sì, alla fine la la vita va avanti, questo è. E alla fine
Ti abitui. Sì, sì, sì.
pur purtroppo è così, la morte fa parte de dell'essere umano. Quindi, per quanto male possa fare, magari anche pensare che c'è un aldilà no, che prima o poi ci ritroveremo tutti. Eh però, alla fine sì, si va avanti lo stesso. Eh, poi si diciamo il dolore si affievolisce un po' e diventa un bel ricordo. All'inizio pensi soltanto alle cose brutte, poi magari inizi a pensare anche ai bei ricordi. Eh ti ricordi quando siamo andati lì, magari ci ridi anche su sul fatto del del ricordo, no, delle esperienze passate.
Della vita sì. Sì, sì, sì, sì. Sì. E certo. Sì. C'eri eh, esatto, riesci a Esatto. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, poi è come una come se fosse una sorta di, ehm, non ti dico di lotta, però come un mh, una cosa che senti di portare avanti, cioè un ricordo, cioè la senti come una, no responsabilità, guarda non mi viene il termine, però è una cosa che per lo meno io sento. Ma invece dimmi, dimmi.
Certo. Certo, ma poi sì. No, no dimmi, dimmi.